Opo, last concert nila nung DD Con.
Mabil ma okey lang ba yung papunta dun? May mga banyo ba dun?
Oo, meron naman pong banyo.
Kasi, sa yung problema ko yung tiyan ko. Kaya hindi ako pwedeng walang matatakbuhan na banyo. Yun yung kinakabahan ako kasi from Pampanga kami. Tas manonood kami ng concert sa by Septem o di ba, next month na pala. Tapos kailangan as in empty stomach, walang ano.
Ah. Okey. Ay ang dayo nga. Oo. Ano pong concert, SB din?
Hindi, kay ano siya kay, uhm international rapper. Si
Ay iba. Hmm.
Tyler, The Creator.
Ah okey.
Fan kasi yung asawa ko ng mga rappers, rappers, ganyan.
Ah.
Ayan tas ayun parang may experience ko din si Araneta.
Oo, okey lang din naman si Araneta. Yung sa ano nakakatakot lang dun kay sa Philippine Arena nun ang daming tao kasi, ang dami ring gumagamit ng cr so during talagang gagamit ka ng cr kapag may nagpe-perform na, eh.
Ay. Yun nga. <chuckles> Yun nga tama. <chuckles> Ayun nag-enjoy ako at sana mag-enjoy ka sa pupuntahan mo ha para hindi ka na ma-stress.
<chuckles> Oo, salamat po at sa ano pag sa susunod oo, sa pag susunod na magkausap ulit tayo ku-kwentuhan kita kung anong nangyari dun, ayun, salamat!
Sana mapanood ko din sila. <chuckles> Salamat! Paalam.